Total, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, also wir wir sind ja jetzt beide keine Therapeuten. Ähm, du solltest dir wirklich viellei vielleicht versuchen mal, äh, ja, dich dem Ganzen anzueignen. Und falls es nicht hilft, dann würde ich dir ein eins suchen, der dir da wirklich auf professioneller Ebene helfen kann. Weil grade, wenn du jetzt meinst, das ist nicht nur beim Studium so oder beim bei Uni, sondern wirklich in mehreren Lebensbereichen, dann muss man dagegen was machen. Und ich glaube, der effektivste Weg oder zum Beispiel der schnellste Weg für dich ist, äh, ‘n Therapeut. Geht heutzutage auch ziemlich schnell und ich würde dir wirklich, äh, empfehlen, da, ja, eine schnellstmöglich aufzusuchen. Wenn du jetzt allein das Ganze nicht in nächsten Wochen oder Monaten hinbekommst.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Hm, hm. Ja, ist schwierig wahrscheinlich werde ich das nicht komplett alleine hinbekomme. Also, ich werde es auf jeden Fall versuchen, mir vielleicht ‘n bisschen mehr auf die Schulter zu klopfen oder vielleicht mal bisschen öfter. Vielleicht ist es dann mit der, ja, Motivation auch so ‘n bisschen anders. Und wenn das nicht klappt, dann andere Schritte. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Zuhören und für die netten Tipps.
Kein Problem, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung.
Ja, vielen, vielen Dank.